<chuckles> Es krim bekas. <laughs>
Iya, maksudnya aku beberapa kali, kadang salah sih, maksudnya ada salahnya, tapi itu yang paling kesel dan paling membekas. <chuckles> Soalnya kayak, kalau makanannya kurang mah wajar ya, Kak, mungkin namanya manusia ya, lupa ke-skip atau apa gitu. Ini es krim bekas gitu, maksudnya nggak masuk akal aja. <chuckles>
<chuckles> <laughs> Mhm. Cuman cuman ya alhamdulillahnya bisa ini ya, maksudnya, pas nyeritain masalahnya dikomplain bisa kelar ya.
Mmm. Mhm.